あ、あれもまたなんか結構誰でも好きなお料理ですよね。そう。
うん。 うん、そう。魚介系が好きな人には、あの、なんでしょうね、ば、あの、なんええとね、ああ、なんつうやつ、ぶええと、うんと、あん、なんだ、あの、魚介系のスープ、ええと、なんなんなんだっけなんだっけ。あ、そうそうそう、ブイヤンベースだ。そうそうそう。あれ。うんうん、うそう。ブイヤベース。もう美味しいところほんと美味しいですもんね。
ええ。 うん。 うん。 ああ、とあの、ブイヤーベースみたいなやつですか？<laughs> なんかあて、ちょっとトマトベースみたいな感じでうん。 うんうんうんうん。